ผม ก็ชอบ อ่า แต่ พ็อป ๆ เนี่ยผมจะฟังน้อยหน่อย ส่วนใหญ่ผมอยากฟังแบบ พวกร็อก Progressive Rock แล้วก็จะเป็น ผมชอบแบบออลเทอร์นาทิฟแบบงง ๆ อะครับ
ค่ะ อืม ค่ะ อา อืม
อ่า พอ Radiohead รู้จักไหมครับ?
อา ค่ะ รู้จักค่ะ
ใช่ ผมจะชอบพวกแบบ อัลบั้มแบบ
อืม
โอเค คอมพิวเตอร์ครับ ที่เสียงมัน เฮ้ย อะไรวะ เหมือนเรา เราฟังแล้วเหมือนเรา เราเมายา หรือ เปล่า อย่างเงี้ย งง ๆ อะ ใช่ คือตอนแรกมันจะงง
อัน น อันนี้ไม่รู้จัก อืม อืม อืม ๆ ๆ ใช่ ซึ่ง ซึ่งสมัยนั้นน่ะ เออ เพลงพวกนี้มันจะดังมากเลยนะ แบบพวก แบบ Green day เออ พวก Blink อะไรอย่างเงี้ย อืม แต่เพลง แต่ แต่วงโปรด เราอะ คือ Sum Sum 41 อันเนี้ย คือวงโปรดเรา
อา อันนั้นจะเป็น pop punk แล้วทีเนี้ย
ค่ะ